Hm, ja. Ja, ähm. Ja, kann ich jetzt nicht ja weiter drauf eingehen, aber, ähm, ja, das ist auf alle Fälle 'ne Variante, ähm, beim Urlaub zu sparen.
Ja, ja, ja. Wow. Interessant.
Ja, und dann, äh, gibt's natürlich auch überhaupt, äh, budget-freundliche Reisen, indem du einfach zeltest, Camping machst.
Mhm. Ja, das haben wir schon probiert. Also, das ist jetzt nicht schlecht, aber das ist was, was man natürlich nicht super superlang machen kann. Also, wir haben das 'n paar Tage gemacht und es war auch cool und es hat Spaß gemacht und es war für die Kinder Abenteuer. Und meiner Frau war's dann nach nach 'n paar Tagen dann 'n bisschen viel. Also, sie hat zwar auch Spaß gehabt Ja.
Mit den Kindern, ja, das ist das ist vielleicht ein bisschen kompliziert mit mit Zelten. Aber, äh, äh, d Kinder, die s lieben ja im Allgemeinen Natur und es kommt sicher auch drauf an, wo man dann ist und ob's auch dann mit dem Wetter klar geht. Aber das kann eben auch sehr schön sein.
Ja, ja, ja. Genau, genau. Ne, also, das hat gepasst. Also, für die Kinder war's 'n Erlebnis und wir haben dann gesagt, das machen wir wieder, aber sozusagen vielleicht ich mit den Kindern oder vielleicht noch irgendwie mit 'nem Bekannten, der auch mit seinen Kindern kommt. Und und die Damen, die waren die Genau, genau. Und das war also insofern, da bin ich bei dir. Die Geschichte mit dem dem Tierpetting finde ich jetzt auch sehr interessant. Ähm, und und natürlich die Geschichte mit den Meilen. Ne, also, ich habe da nur tatsächlich so 'n bisschen Also, ich nutze auch Kreditkarten, keine Frage. Aber, sagen wir mal, ich ich Die sind gefährlich und
Mhm, das ist auch 'ne gute Idee. Sie sind gefährlich. Äh, das das ist auf alle Fälle so. Also, man man muss dann echt sich benehmen können, und und das wirklich dann jeden Monat ganz und gar abbezahlen, denn sonst, ja, das ist 'ne große Falle, für viele.
Genau. Genau. Genau, und da muss man einfach super aufpassen und, äh, ich habe da auch mal im Studium tatsächlich so was mal genutzt in der in der Form, wie man's nicht nutzen sollte. Also, das war jetzt gar nicht schlimm, aber seitdem bin ich da echt 'n bisschen vorsichtig. Ähm, wie gesagt, ich habe ich habe auch mehrere Kreditkarten, einfach weil man wenn man reist oder unterwegs ist, dass man auch geben kann. Ähm, aber prinzipiell muss ich sagen, das waren jetzt wirklich 'n paar sehr, sehr coole Ideen, die du da erzählt hast. Für mich auch zum Teil wirklich völlig neu, die habe ich so noch nie gehört gehabt. <clears throat> Aber
<chuckles> Ja, ja. Ja, na, hoffe, dass dir das gehal geholfen hat. Mein letzter Tipp wäre- und grade wenn du mit Kindern, äh, unterwegs bist- einfach auch Sachen nutzt, die nichts kosten. Ein Kind ist genauso glücklich, an irgendeinem See im Schlamm zu spielen, als wenn du die jetzt in irgend 'n teures Disneyland schleppst.
Genau. Aha. Ja, mit Sicherheit. Das ist absolut Also, Natur, Natur erleben zusammen e es ist dies vor allem, du mit ihnen zusammen, die Zeit mit ihnen. Ja. Ja. Ja. Und da, äh, spielt's dann gar keine Rolle, wo ich meine, das spielt schon 'ne Rolle, aber das eigentlich ist es so. Danke, das waren ganz tolle Tipps.
Genau, das das wollen sie am allermeisten. Ja.

Äh, pro Person oder zu sechst?
Hin und zurück, hin und zurück. Das war tatsächlich damals es war es war mit 'nem Ferienflieger, und die sind geflogen also so Charter, die fliegen normalerweise eben nur Saison, die fangen an irgendwie im März und enden so im Oktober oder so was. Und das war tatsächlich, ich glaube damals der 1. Flug, den diese Gesellschaft nach in dem Sommer dann nach Kreta oder in dem Jahr nach Kreta gemacht hat. Und ich habe den auch schon super früh gebucht gehabt und konnte tatsächlich für also 450 €. Das zahlst teilweise für eine Person. Das war jetzt, wie du sagst Genau. So. Jetzt pass auf, dann geht's ja weiter. Wir waren zu sechst. Das heißt, kein normales Auto tut's für uns. Wir brauchen also 'n Auto, weil du wi willst dich auch bewegen. Auf ’ner Insel wie Kreta hast du viel ist ja groß. Da kannst du schöne Fahrten machen, in die Berge, ans Meer, ähm, von Osten nach Westen, in den Süden. Und insofern war klar, wir brauchen 'n Auto
Ja, ja, ja. Ja, ja, ah, das ist das ist ein Wahnsinnsdeal, ja, da hast du echt Glück gehabt. Mhm. Mhm. Mhm, mhm.
und
Ja, das, äh, das das da haut auch noch mal 'ne Bresche ins d Portemonnaie.
Genau, jetzt ist es aber 'n normales Auto für 5 Personen oder für 3 Personen kein Problem, normalerweise. Aber sobald du irgendwie was brauchst für 6, 7 Personen, wird's echt richtig teuer. Und jetzt pass auf, wir haben für diese ich glaube, es waren 10 Tage, die wir da waren
Ja, ja.
120 für das Auto bezahlt. Das war ’n VW Bus, ganz neu.
Wow, ja, da haben die dich natürlich 'n bisschen verwöhnt da. <chuckles> Und und jetzt ja, und und wenn du diese ganze Reise jetzt anschaust im äh, mitten im Sommer in der Hauptsaison, dann, ja, ist das natürlich 'ne ganz andere Sache.
Wow. Ja, also Genau, genau. Dieselbe Reise, die zahlst du quasi pro Person. Also, wir hatten dann noch 'n 'n 'n B Airbnb-Haus und gut, es war natürlich es war absolut noch null Saison. Es war grade Beginn überhaupt der Zeit. Es war quasi außerhalb der Saison. Es waren keine Ferien. Also, ich möchte das jetzt auch nicht als Maßstab nehmen. Aber, es war halt so 'n es waren wir waren zu sechst und sind im Prinzip für die Kosten, die wir im Moment oft manchmal haben, wenn wir im Sommer irgendwo hinfahren für eine Person. Weil die Kinder, auch wenn sie klein sind, zahlen ja fast Erwachsenentickets inzwischen.
Mhm, mhm. Wow, wow.